बोलिए, बोलिए। हैलो
अ, जी, जी, जी। अ, हाँ, हाँ, हाँ, मैं
बोलते रहिए। उ हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। मैं ये ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने अभी तक क्या किया? इसके लिए क्या रोकथाम के लिए कुछ उपाय किए, कुछ म कदम उठाया?
अ
हुँ। उ हैलो।
सुन रही हूँ, तो अ, रोकथाम के लिए मत मैं मतलब, उसका असर हो जाए तो।
हुँ।
अ, हाँ, मैंने डिलीट कर दिए, या कुछ कमेंट डिलीट कर दिए, अगर कुछ इंसान ने मुझे ज़्यादा ही परेशान किया तो मैंने उसे ब्लॉक कर दिया, है ना? अ, या रिपोर्ट भी कर देती हूँ कभी-कभार कोशिश की है कि जी, जी, मैं मतलब अ, डिलीट करना ही पसंद करती हूँ ज़्यादा मुझे ये कि डिलीट कर दूँ तो फिर ही शायद कोई सुधर जाए या लेकिन अगर वो ज़्यादा करते हैं तो फिर यही होता है अंत में कि ब्लॉक ही कर दो अब इस इंसान को क्या ही है ना? कर सकते हैं इससे ज़्यादा। तो हाँ, फिर ऐसा ही कुछ करना पड़ता है हमें बचने के लिए बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इतनी परेशानी कर रखी है ना मुझे मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतना दिमाग अ, कह लीजिए मानसिक संतुलन खराब हो जाए हो जाता है कई कई कभी-कभार कि नींद भी नहीं आती मैं हाँ, नींद भी बहुत ज़्यादा मेरी खराब हो जाती है, जी। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं करूँ क्या?
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। उ, जी, जी, बिल्कुल। जी। हुँ। हाँ, वो तो है। अच्छा। जी। हाँ, वो कई बार मन में डिस्टर्बेंस रह जी, और आपने कभी अपने घरवालों से इसके बारे में बातचीत करी है? हाँ जी, ज़रूर, मैं ये जानना चाहूँगा पहले आपसे।
जी, जी, अ, आप इस परेशानी का मुझे कोई हल बताइए। अरे नहीं! बिल्कुल नहीं।
हैलो हाँ जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने घरवालों के बारे घरवालों से बात की है इसके बारे में कि नहीं? कभी कि हस्बैंड से की हो, बच्चों से कभी किसी से?
नहीं, नहीं। जी, जी। उम, नहीं, नहीं।
और कभी आपने अगर किसी ने आपकी आईडी
नहीं, अ, नहीं।
नहीं, आईडी पे किसी ने कमेंट किया और घरवालों में से किसी ने देख लिया हो रिलेटिव में से, उन्होंने आपको मतलब बताया कि ये देखिए ये कैसा कमेंट कर रहा है, ये कौन है, कभी उन्होंने पूछा हो आपसे?
अ, एक आध बार अ, पूछा था मेरे घर वालों ने, परिवार वालों ने। बाकी रिश्तेदार वगैरह ऐसा कुछ क ना हीं मेरे साथ मैं नहीं कम ही उनको सोशल मीडिया में रखती हूँ अपने। तो अ, एक बार पूछा था, पर ये होता है कि मैं मैं फिर डिलीट कर देती हूँ, ये है कि सामने से अगर मैं बोलूँगी और अगर सामने से फिर वो बोलेंगे तो बहसबाजी हो जाएगी और उससे मुझे शायद ज़्यादा परेशानी होगी।
हुँ। अच्छा, हाँ, ठीक। हाँ, बहसबाजी ज्यादा

अ अ, जी इंस्टाग्राम पर ही आते हैं अ, वैसे तो यूट्यूब भी यूज़ करती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम पर कहाँ से लोग आकर अ, कमेंट करना शुरू कर देते हैं। कुछ मैं जानती भी नहीं हूँ, फॉल मतलब मेरे में उनके साथ म्यूच्यूअल लोग भी नहीं हैं, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि कोई जानते हैं या कोई जान-पहचान में कोई अ, एक-दूसरे से लिंक्ड हों। कई बार तो ऐसे अकाउंट से कमेंट आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जिन पर डीपी भी नहीं लगी होती और वो प्राइवेट होते हैं, उनके फॉलोअर भी ज़ीरो होते हैं और फॉ हाँ, फॉलोइंग में बहुत सारे लोग है।
हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। अच्छा। फ़ॉलोअर भी ज़ीरो, वो तो फेक बॉट अकाउंट होते हैं। हाँ जी। जी, जी। ये तो बॉट अकाउंट होते हैं।
जी, जी, पता नहीं क्यों? कौन आके कमेंट करता है। हाँ, पर पता नहीं क्यों ऐसे लोग आके करते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती और ये अ, एकदम से चीज़ें मुझे परेशान करके रख देती हैं। जी, आप मुझे कुछ सुझाव दीजिए इसके बारे में।
जी। जी। अच्छा। जी। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब जो ये कमेंट करते हैं, इनमें से कोई आपका ऐसा भी निकला है कि कोई जानकार भी हो, कि सारे मतलब अजनबी ही होते हैं, मैक्सिमम लोग।
अ, अजनबी ही होते हैं, मैं जानकार वही मैं आपको बता रही हूँ, मैं इनको जानती ही नहीं हूँ और ना ही हमारे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो म्यूच्यूअल फ्रेंड हो, कोई बीच में उनकी आईडी के साथ, कोई भी ऐसा नहीं होता, है ना? तो पता नहीं आग कोई जान मुझे मुझे ये ऐसा शक लगता है कि जैसे कोई जानकार है और वो सामने से नहीं बोलता, वो फेक आईडी से आके शायद बोल देते हैं। कि ये अपना काम क्यों अच्छा कर रही है, उसका काम क्यों चल रहा है या रील्स इतनी चल क्यों रही है? शायद इस कारण ये मुझे लगता है कि अ, ये का
अच्छा। हुँ। हुँ। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी। अच्छा। जी।
कारण भी हो सकता
जी, बिल्कुल। तो ये मतलब अ, कमेंट किस प्रकार के होते हैं? मतलब देखिए, गाली अ, गाली-गलौज होता है?
है एक। तो इस चीज़ों ने मुझे अ, पता नहीं कौन है, ग जो मुझे परेशानी देता है बार-बार कि मैं अपने काम से हटकर उन पर ध्यान दूँ। जी।
हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कमेंट किस प्रकार के होते हैं? गाली-गलौज होता है या नार्मल ब सिर्फ़ अभद्र भाषा का प्रयोग होता है। कुछ भी मतलब कि गंदा लिखा होता है कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, ऐसे कैसे क्या बड़ी आई काम करने। मतलब ऐसा कुछ होता है या मतलब प्रॉपर ही गाली लिखी होती है।
अ अ
हैलो। हैलो। हाँ जी।
अ, गाली तो नहीं लिखी होती अगर मैं आपको बताऊँ। अ, जी, जी, गाली तो नहीं लिखी होती है अ, लेकिन पता नहीं क्या अजीब-सा ही कुछ अ, मुझे समझ नहीं आती कि मतलब ऐसा कुछ कमेंट करते कि गालियाँ नहीं लिखते। मैं अगर आपको बताऊँ अ, लेकिन पर वो ऐसा डिस्टर्बिंग सा कमेंट लिख देते हैं, कि जिससे मेरा मानसिक अ, कह लीजिए संतुलन है, मुझे परेशानी आ जाती है बहुत ज़्यादा। मैं अ, मतलब अ, सोचने लग जाती हूँ कि ये किसी ने ऐसा क्यों बोल दिया मेरे बारे में, ये क्यों बोल रहे हैं? कौन है? मैं फिर वो देखना शुरू कर देती हूँ कि अ, किसकी आइडी है या अ, अगर अ, मैंने तो एक बार तो मैंने मुझे किसी ने कॉम अ, कोई और ही भाषा में ना, पता नहीं कौन-सी भाषा थी वो, किसी ने मैसेज किया था
हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। उ, जी। अच्छा। हुँ।